Iya, benar, bisa bisa bisa. Tapi kayaknya kalau jalur penentuan jalur, karena biasanya kan dari Google aduh namanya apa sih, bukan Google Earth itulah yang logo orang-orang itu. Nah, eee, dia itu kalau mobil, dia akan mengikuti jalur memang yang diambil dengan mobil. Nah, kalau motor itu setahuku, terkadang jalur motor itu mengikuti juga, eee, jalur yang diambil sama pejalan kaki. Jadi kan, eee, orang memang setahuku kan memang itu volunter ya, untuk yang kayak, eee, ya kayak dapet duit gitulah per berapa kilometer gitu. Nah, entah kenapa nih orang ngide banget
Oh ya. Iya iya. Oh, apanya, yang dapat duit apanya? Yang dapat duit per kilometer apanya?
si ininya, eee, yang kontributornya anggapannya untuk si jalur itu. Ya mapping itu, setahu aku memang dia pakai, ada jasanya gitu dah. Nah, kay
Oh yang mapping Google Map itu? Oh. Oh, ya ya ya ya.
kayaknya nih, entah kenapa ada yang ngide banget kayak, ini kan jalur pejalan kaki ya, pada dasarnya gitu ya. Mungkin nggak tahu kenapa ada ngide kayak, "Enggak, ini bisa kok pakai motor", "bukan loh, maksudku gini loh," aku nya aku sekali curhat nih kesel banget. Bisa bukan berarti boleh gitu loh kayak, bisa tuh bukan ya kayak bisa nah itu dia, tapi dia itu dia, ya bisa aku juga bisa makan paku 15 biji aku telen, apakah sehat? Tidak, gitu kan. Nah itu kan kayak, di mana gitu, cuman ya, itu ya itu, konyol banget. Dan yang kedua, ini kalau ini benar-benar jalan-jalan.
Iya. Bisa dengan motor. Oh iya. Iya, betul. Iya, karena akan membahayakan orang lain ya jadinya. Iya. Iya. Iya. Oh, ya, ya ya ya. Iya, yang ini tunggu tunggu tunggu, ini tersesat yang kedua nih, <laughs> ini kisah yang kedua. <laughs>
Ceritanya. Nah nah. Oh iya, ini ini kita masuk kisah kedua, kita mundur lagi, ketika aku masih SMA.
Oh, ya ya ya ya ya. Oh benar, oke. Iya.
Jadi waktu itu aku sama teman-teman aku memutuskan untuk ke Jogja, pertama kalinya ke Jogja. Eee, lebih tepatnya, kan kalo dulu ke Jogja sama orang tua, ini kan sekarang sama teman-teman aja, gitu kan ya. Dengan pedenya gitu terus kita ke Jogja tuh, udah nyampe Jogja, kita ke Malioboro, terus kita jalan-jalan. Kan kita nginep di hotel waktu itu, aku lupa nama hotelnya tapi daerah Malioboro. Terus dari, eee, kita lagi malam-malam gitu, kita mau keluar cari angin
Iya. Iya iya. Iya.

Kamu pernah punya pengalaman ndak sih, eee, tersesat ya di jalanan? Kemudian itu ada pengalaman-pengalaman konyol gitu sewaktu jalan-jalan itu?
<laughs> Ada lagi aku, aku jadi kebetulan orangnya, e bukan sebenarnya bukan suka jalan-jalan ya suka dong pasti ya, cuman kan kalau jalan-jalan otomatis keluarnya apa? Uang gitu kan. Jadi ya aku lebih tepatnya suka nyoba jalan baru gitu. <laughs> Ja
Iya. <laughs> Oh, ge eee, maksudnya suka nyoba jalan baru, tapi bukan jalan-jalan ini ya? <chuckles> Oh jalan tikus? Oh, <sucks teeth> oh, iya iya iya iya iya iya iya iya iya.
Nah jadi gini, tapi benar jalan-jalan juga. Jadi sekalian jalan-jalan, sekalian cari jalan tikus, jadi kayak jalan-jalan kecil. Jadi aku ada banyak sih, Kak, c kalau cerita konyol-konyol yang bahkan ya seram juga ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Aku lumayan banyak. Nih aku kasih salah satunya, ini tahun 2018, aku ingat banget. Jadi waktu itu kan Google Maps memang sudah berfungsi dengan baik ya untungnya ya, eee, tapi kan belum seoptimum sekarang nih.
Oke, iya iya. Coba, heeh, coba salah satunya aja dulu. Iya. Iya.
Aku jalan-jalan waktu itu ke Bogor posisinya, biar pun sebenarnya aku tinggal di Bogor juga pada saat itu, cuman kayak, "Mmm, kayaknya kalau ke daerah sini belum pernah deh." Terus aku dengan ngidenya, dengan ngide jenius banget deh.
Iya.